آآ ه باحب اقعد افكّر كتير، باحب اقعد افكّر كتير لإن أنا آآ شخص بياخد قرارات سريعة دايمًا، فموضوع الشطرنج ده بيخلّيني إن أنا آآ أقعد افكّر وقت أطول، وبيخلّيني مثلًا لو في قراراتي اليومية أو قراراتي ال في حياتي اليومية بيخلّيني بدل ما ما آخُد وق قرار سريع في وقت صغيّر، فلأ أنا باخُد وقت أقعد افكّر في القرار وادرِسه من كل النوا
آه. أنت بتحب بقى ت تلعب بخطط مدروسة، والّا خطط كده بتطلع لك وأنت بتلعب؟
لأ هو في ال في العادي أنا بالعب يعني بالعب كده، لأ في آه خطط في يعني لو أنا هالعب مسابقة أو حاجة فلأ، أنا هب هالعب بخطط مدروسة، مش هالعب عشوائي، لكن لو أنا بالاعب حد عاد
دخلت مسابقات قبل كده وأنت صغيّر في الجامعة أو كده؟
آه أنا كنت واخد ال4 سنين في الكلية واخد مركز أول، في ال في الشطرنج، ف وأصلًا آه، <chuckles> فأصلًا المراكز بتاعة ال موضوع الكلية وإن أنا أتعرّف على ناس كمان في موضوع الشطرنج، عُمر ما كان بيحسّسني إن أنا بالعب لوحدي أو احس بالوِحدة في ال في اللعبة دي، وعندِك ألعاب برضه تانية من ضمن غير الشطرنج أصلًا، فأنا عندي هوايات تانية ف زي مثلًا في ألعاب الVideo games، ألعاب الVideo games دي برضه ما بتخلّينش أحس بالوِحدة نهائي، ب مِتعرَّف على ناس
ما شاء الله، ما شاء الله، ده أنت مش سهل. <chuckles> آه. قُل لي. آه، بس هي مش بتعمل وِحدة برضه؟ والّا أنت بتعرف ناس وبتكلّمهم؟ يعني أنت فاتح المايك وبتكلّم ناس.
لأ، لأ خالص، لأ باعرف آه باعرف ناس جديدة باحاول اتعرّف على ناس سواء على ال على فيسبوك مثلًا أو إيه، على منصّة من منصّات التواق التواصل الاجتماعي.
جميل. فكّرت تقابل حد من الناس اللي بتقابلهم دُول؟